Ja, es gibt ja so unterschiedliche Arten, wie man, ähm, 'ne Gemeinschaft oder, äh ob's jetzt Familie ist oder Freundschaftskreis irgendwie, ähm, stärken kann und so die Moral stärken kann. Was sind denn d deiner Meinung nach, ähm welche äh, die Gesten, glaube, äh so kleine Gesten, die den, ähm, Gemeinschaftsgeist am meisten stärken?
Hm. Also, bei 'ner Gemeinschaft, da würde ich jetzt zum erst einmal überlegen, wie groß die Gemeinschaft ist und wie verbunden ich zu der Gemeinschaft bin. Gemeinschaft kann ja vieles sein. Also, das können Arbeitskollegen sein, Freunde sein, Familie sein. Ähm, was mir als Erstes einfällt, sind kleine Geschenke. Also, meine beste Freundin und ich, wir treffen uns regelmäßig mal für 'n Restaurantbesuch, zum Kaffee trinken und ich finde das wahnsinnig toll. Ich bekomme immer 'n kleines Geschenk. Und sie hat damit angefangen und wenn ich was bekomme, will ich auch was zurückgeben. Und unser Ritual ist jetzt eigentlich, dass wir uns 'ne Kleinigkeit überlegen so im Bereich zwischen 3 und 5 € in der Regel, also, wirklich sehr günstig und uns dann aber wirklich überlegen, was der andere gebrauchen kann. Und ich habe schon 'ne tolle Haarspange bekommen, ich habe schon mal nur 'ne Postkarte bekommen mit einem wahnsinnig tollen Spruch. Ich habe ihr für ihren Kühlschrank sie sammelt Magnete Magnete mitgebracht, ähm, 'ne Blume und man hat immer was zum mit nach Hause nehmen. Und nachdem sie das, ja, bei mir eingeführt hat und ich das total schön finde, mache ich das auch bei anderen Freunden oder auch wenn ich jetzt, ähm ich bin ja schon älter, meine Eltern besuche, dann bringe ich da auch immer 'ne Kleinigkeit mit. Also, zum Beispiel Gebäck oder irgendwas Leckeres zum Essen in der Regel und ich finde, dass man da 'ne andere Verbundenheit hat. Also, ich finde das richtig schön.
Das sind aber schöne Erlebnisse, ne? Wie aus so 'ner kleinen Geste dann doch irgendwie so no wie so 'n festes Ritual werden kann, worauf man sich freuen kann und wo man weiß so: „Okay, so der Mensch, der hat sich, äh, auch irgendwie Gedanken gemacht, ne, zu Dingen, die ich irgendwie gebrauchen kann.“ Ähm, aber, ähm, du hast jetzt jetzt ja nur über Geschenke gesprochen. Ähm, gibt's denn vielleicht auch andere kleine Dinge? W ich meine, es kann auch vielleicht einfach nur schon 'n Hallo sein mit so 'n ernst gemeintes „Hallo, wie geht's dir“, ne? Indem man sich auch in die Augen schaut, weil irgendwie wird das heutzutage so manchmal oder denkst du das auch, dass es manchmal so wirkt, als wären so die kleinen Dinge so, ähm, wertlos geworden, weil alle irgendwie am Handy hängen, so dieses vernünftige begrüßen, i in die Augen schauen und dem anderen wirklich so diese eine Sekunde Aufmerksamkeit geben, ob's jetzt im Hausflur der Nachbar ist oder irgendwie auf der Straße, ähm, der, äh, Gassi-Geher mit seinem Hund. Ähm, oder meinst du, man kriegt das nur mit Geschenken hin?
Ähm, nein, auf keinen Fall. Also, damit das ähm, ja, um das vielleicht noch mal näherzubringen, es geht nicht um ein Geschenk. Du sagtest ja kleine Dinge, die auch wertvoll sind. Und es geht halt vor allem darum, dass da jetzt kein Geschenk mit 'nem hohen Sachwert also, das sind keine 50 € oder 100 €, ganz bewusst, es ist nur eine Kleinigkeit. Und diese Kleinigkeit hat dann einen Wert. Ähm, dahinter steht aber halt auch, dass man sich persönlich sieht. Also, das ist keine E-Mail oder WhatsApp, die man verschickt. Es ist 'n persönlicher Kontakt und das ist, denke ich, dann doch das Geschenk ist 'ne schöne Sache, ja, 'n schönes Ritual, aber dass man Zeit miteinander verbringt. Also, ich habe ja den Nachbarn, ich habe, ähm, Menschen, die ich nicht kenne, aber regelmäßig auf der Straße sehe, da ist dieser kurze Moment, dass man grüßt, dass man Hallo sagt, 'nen schönen Tag wünscht oder vielleicht auch mal kurz Small Talk über das Wetter oder irgend 'n 'ne Kleinigkeit hält, ist da der Wert. Aber bei Menschen, mit denen ich mehr verbunden bin, ist das Zeit. Wir sind so fremdgesteuert und getrieben, also, sogar Rentner sind schon gestresst heutzutage. Ähm, es ist einfach 'n hek hektischer Alltag und diese Leute, die beruflich gestresst sind, geben das weiter und wenn man sich dann aber wirklich 'n Moment nimmt und die Menschen, mit denen man wirklich 'ne Beziehung hat, einfach wertschätzt, einfach die Aufmerksamkeit auf diesen Menschen und auf den Moment richtet und nicht auf den Alltag ähm, das ist 'ne Geste, die auch extrem wichtig ist. Also, zum Beispiel, ähm, besuche ich jetzt jedes Wochenende meine Mutter für etwa 1 Stunde. 1 Stunde ist jetzt eigentlich nicht so viel Zeit, aber das Besondere ist eben, dass es da nicht um Alltagsthemen geht. Einfach zusammensitzen, etwas zusammen essen und, ähm, ja, einfach auch ruhig zu sein und, ähm, 'n Moment gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen. Und das halte ich halt beim Partner, bei Freunden Familie, Bekannte, Menschen, die man kennenlernen möchte, für ganz, ganz wichtig. Zeit ohne Alltag, ohne Stress, Druck und ohne Smartphone.
Ah, das ist das hast du das hast du wirklich sehr schön gesagt, ähm, in der heutigen Welt äh, oder in der Welt, so wie sie heute ist, in der wir leben, ist das ja schon fast die Ausnahme, ne, ähm, und wenn man jemanden hat, der so, ne, diese Dinge einfach mal hinter sich lässt, die halt so allgegenwärtig überall und so normal sind, dann ist das dann ist das definitiv schon viel wert. Das stimmt. Ähm, äh, meinst du, ähm, so Gemeinschaftsgefühl oder starkes Gemeinschaftsgefühl entsteht einfacher in s Krisenzeiten, wenn man sich helfen muss gegenseitig, oder kann es auch einf kann es auch einfach in guten Zeiten entstehen? Also, ähm, kann man das vielleicht auch so 'n bisschen künstlich erzeugen, wenn es eigentlich so gar keinen Muss gibt also, wenn es gar keine Notwendigkeit gibt? In Anführungsstrichen künstlich natürlich jetzt, ne, das kann's trotzdem authentisch sein, aber halt durch, äh, d äk aktives Zutun halt, ne? Wie jetzt, man muss jetzt mit seinem Nachbarn nicht irgendwie, äh, 'n gutes Gemeinschaftsgefühl haben, aber man kann's halt künstlich erzeugen, weil man halt einfach gerne möchte. Meinst du, das geht?
Na ja, man sollte, weil man trifft diesen Menschen, der dann nebenan wohnt, ja auch regelmäßig und es ist halt nicht schön, wenn das immer so 'n negatives Gefühl oder auch 'n negativer Moment ist. Man sollte versuchen, alles positiv zu halten oder sich dann zumindest ausm Weg zu gehen, wenn es Konflikte gibt. Also, das zum einen, ähm, ansonsten in Krisenzeiten, also, ich habe immer ich bin 'n sehr offener, kommunikativer Mensch, ich habe 'ne gewisse Ruhe. Ich merke, dass ich durch Ruhe Menschen anziehe, und ich merke halt einfach, dass so viele Menschen Kontakt zu mir möchten und ich einfach die Zeit dafür nicht habe. Ich meine, ich gehe arbeiten, mein Alltag ist auch voller Druck und Stress, und wenn dann mal das Auto kaputtgeht, ist das schon 'ne Herausforderung, 'ne Werkstatttermin in meinen Tagesablauf zu planen. Deshalb ähm ist es bei mir einfach so, ich habe wenige Menschen, die mir etwas bedeuten, und diese Menschen bekommen einen Teil meiner Zeit, und wenn diese Menschen irgendwelche Probleme haben, bin ich sofort da, und dann habe ich eben einen riesengroßen Bekanntenkreis. Ich bin 'n sehr hilfsbereiter Mensch, aber man muss halt immer aufpassen, dass man in der Hilfbereitsch Hilfsbereitschaft nicht verbrennt, und auch aufpassen, dass man nicht ausgenutzt wird. Natürlich kann jeder Mensch Krisen haben und ich muss sagen, die hatte ich auch, und ich habe in jeder Krise festgestellt, dass zum Beispiel Leute, die ich für gute Freunde gehalten habe, nicht da waren, aber Bekannte, die ich in diesem Bekanntenkreis eingeordnet habe, auf einmal total für mich da waren. Und, äh, so sortiere ich dann aus, wer ist in der Krise dann auch wirklich Freund und für mich da und wer nicht, und umgekehrt versuche ich natürlich, für alle Menschen, die in meinen engeren Kreis gehören, immer da zu sein. Ich kann es aber halt nicht für alle Menschen, die irgendwo Kontakt zu mir haben, das würde ein wäre einfach nicht möglich.
Ja, also, sagst du, das ist auch wichtig, dass es da, äh, reziprok ist, ne, also, ist keine Einbahnstraße. Ähm, wenn man jetzt aber für jemanden, äh, g regelmäßig so Gesten ständig macht, ähm, meinst du, man muss sie man muss das auch dann beibehalten, damit das irgendwie äh, damit sich's nicht es sich nicht komisch anfühlt, äh, oder wenn es nicht äh, und wenn es nicht erwidert wird, vor allem auch also, man macht das ja meist ungefragt, ne, aber wenn es nicht erwidert wird, wä w wärst du dann jemand, der damit aufhören würde, oder meinst du, man sollte es dann lassen, weil es irgendwie dann n nicht wertgeschätzt wird oder erwartet ist kann darf man das erwarten, dass es, äh, erwidert wird? Also, wie ist da die deine Haltung dazu? Oder behindert das dann das Gemeinschaftsgefühl, wenn das nur eine Person macht?
Hm, na ja, ich sage mal, wenn es jetzt um gemeinsame Zeit geht, verabrede ich mich und wenn die andere Person dann immer sagt: „Ich habe keine Zeit“, kommt keine Gemeinschaft, keine Verabredung zustande, ähm, also das würde dann halt automatisch irgendwann dazu führen, dass man keinen Kontakt mehr hat. Was die Geschenke jetzt angeht äh, man könnte auch sagen: „Ich möchte das nicht mehr”, und die Menschen, mit denen ich jetzt engen Kontakt habe, die würden das akzeptieren, mindestens wenn ich begründe, warum. Und, ähm, ich war zum Beispiel arbeitslos gewesen und dann hat meine beste Freundin gesagt: „Du musst mir nicht immer etwas mitbringen.“ Also, das w die Erwartungshaltung ist jetzt in dem Bereich nicht unbedingt da und wäre jetzt die Erwartungshaltung: „Du musst mir immer ein Geschenk mitbringen“, dann würde ich vielleicht den Kontakt hinterfragen. Also, ich habe mein Geschenk auch schon vergessen und das war überhaupt kein Thema und dann merke ich: „Ja, diese Person passt zu mir.“ Wenn ich jetzt irgendwie zu 'nem Treffen komme und die erste Frage wäre: „Wo ist mein Geschenk?“, dann würde ich halt infrage stellen, ob ich diese Person jetzt wirklich richtig einschätze. Ähm, Geste kommt immer darauf an, was es ist. Ich habe noch eine Geste, die so für die breite Masse gilt. Meine Geste ist, dass ich jedem Menschen gegenüber immer höflich bin und dass ich lächel, das heißt, wenn ich jetzt, ähm, einkaufen gehe ich laufe jetzt, ich habe 'nen Bäcker in der Nähe zum Bäcker, hole mir Brötchen. Jeder Mensch, den ich auf dem Weg sehe, wird gegrüßt und ich lächel, und das ist, glaube ich, so 'ne Geste, die ist für mich total verbindlich, die muss sein, die möchte ich nicht ablegen. Das kann man heutzutage tatsächlich nicht mehr erwarten. Also, ich bin noch groß geworden, da hat man auf der Straße gegrüßt. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die Stadt gehe, kann ich das von vielen Menschen nicht erwarten und teilweise habe ich das Gefühl, ich habe was verbrochen, wenn ich da Menschen grüße, äh, weil jeder so in seinem eigenen Film ist. Für mich ist das aber 'ne Überzeugung eher ich möchte so mit jedem anderen Menschen umgehen, ich bin höflich, ich, äh, lächel, ich weiß aber, dass ich das von dem Gegenüber absolut nicht erwarten kann, und hoffe, dass es aber jedem Gegenüber 'n gutes Gefühl gibt. Und das wurde mir auch schon bestätigt, dass das bei mir als sehr angenehm empfunden wird, und damit bin ich bestärkt, das genauso weiterzuführen.
Aber schön, dass du das da für dich, äh, ungeachtet, ähm der Reaktion der Umwelt jetzt, ne, direkt oder indirekt, ähm, da einfach für dich, ähm, fortführst. Gibt dir das auch einfach selber 'n gutes Gefühl, dass du einfach weißt: „Ich bin mit mir selber im Einklang und, ähm, ich weiß, ich, ähm, könnte also, ich bin gemeinschaftlich und, ähm, tue was fürs Gemeinschaftswohl“, weil man kann Gemeinschaft ja, wie du am ganz am Anfang gesagt hast, auch im größeren Stil sehen. Am Ende ist halt auch irgendwie die Stadt und die Nation und dann halt auch der ganze Planet irgendwie auch irgendwie 'ne Gemeinschaft, ne? Natürlich, ähm, ist das dann wird's immer abstrakter. Äh, aber ja, sagst du, das ist für dich selber auch einfach wichtig, ne? So habe ich es rausgehört.
Das ist für mich selbst wichtig und das ist aber auch Selbstdisziplin. Ich meine, mein Tag läuft auch nicht jeden Tag gut, ich ärgere mich auch oft, aber wenn ich vor die Tür gehe, dann bin ich höflich und lächele, weil ich weiß, diese Leute können nichts für meine Arbeitssituation, für das, was mich jetzt grade geärgert hat na, ich mache da 'ne Grenze. Ähm, ich bin auch dann in Diskussionen höflich, aber ich lasse die Diskussion dort, wo sie hingehören und das hat auch was mit Selbstdisziplin zu tun und ich finde mit Anstand, dass ich, obwohl ich gerade 'nen total schlechten Tag habe, auf die Straße gehe, treffe meinen Nachbarn und sage: „Hallo“ mit einem Lächeln im Gesicht. Also und dann stelle ich aber fest, ich laufe jetzt zu meinem Bäcker, kaufe meine Brötchen. Auf dem Weg begegnen mir 10 Menschen und ich bin jedes Mal höflich und lächele, obwohl ich gerade 'nen total schlechten Tag habe. Und wenn ich dann nach Hause gehe, hat mir das selbst auch weitergeholfen, ich hab selbst 'n viel, viel besseres Gefühl, als wie ich die Tür verlassen habe und deshalb, wenn ich jetzt solche richtigen Drucksituationen habe, wo viel schiefläuft, mache ich das umso öfter, ich laufe einfach 'ne Runde spazieren, grüße alle Menschen auf dem Weg mit Lächeln und ich komme nach Hause und mir selbst geht es auch besser.
Ah, das ist auch schön. Also, das ist wirklich auch 'ne schöne Erfahrung, die du da geteilt hast. Ja, ähm, man sagt ja auch, der Körper kennt den Untersch oder das Gehirn kennt den Unterschied nicht, ne? Wenn du dich schlecht fühlst, dann sollst du aktiv lächeln und auch wirklich, ne, freundlich sein, weil das wirkt sich dann auch vom Gehirn dann, ne, weil du's tust f beziehungsweise vom Körper aufs Gehirn aus. Und das Gehirn kann kognitive Dissonanz nicht ab. Deswegen, wenn man das aktiv macht, obwohl man sich schlecht fühlt, geht's einem danach in der Regel besser, das stimmt. Und ja, es ist dankbar halt auch, ne? Auch schönes Gespräch. Ähm, danke, dass du dich da so, äh, offen auf auch 'n bisschen offenbart hast und, ähm, mir 'n bisschen was mitgegeben hast. Ähm, ja, ist auch inspirierend, dass man, ähm, einfach, äh, höflich und nett sein sollte, weil das kostet nichts und, ähm, jeder wird gern angelächelt, ne? <laughs>
Ja, es sind so kleine Sachen, die eben kostenlos sind, für alle da sind. Und da kann ich nur empfehlen, einfach das, ähm, zu praktizieren, zu üben, jeden Tag zu tun. Und wie gesagt, wie du ja jetzt auch noch mal festgestellt hast, es gibt nicht einem selb also, es gibt dem Gegenüber, aber auch einem selbst ein wahnsinnig gutes Gefühl und der Tag wird dann für einen selbst auch besser.
Ist klar. Also, wenn das mehr Menschen anwenden würden, ähm, glaubst du, dann hätten wir auch einfach so, äh, bessere Gemeinschaften, auch so in so städtisch? Das wäre einfach 'n besseres Klima generell wahrscheinlich auch, ne?
Definitiv. Also, das Gemeinschaftsgefühl wäre gleich viel positiver überall.
Ja, okay. Schön, dann sage ich mal, bis bald.